Hola, amiga, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Fíjate aquí con una preguntita. Te quería preguntar, ¿tú has perdido una amistad por alguna pelea? ¿Y por qué?
Claro, dime. Ajá. Sí. Por supuesto, te cuento, eh, hace unos años tenía una una amistad de más de 10 años con una amiga
Sí. Ujú.
pero perdí esa amistad porque tuvimos un conflicto de interés respecto a un problema que hubo con una tercera persona, y al momento de que yo le quise plantear, eh, alguna solución, le quise dar una postura crítica de la situación, pues decidió darle la opinión a esa persona, y entonces, yo tomé la decisión de dar por terminada esa amistad, porque desafortunadamente me di cuenta que que era una situación, incluso, ya de un riesgo de vida o muerte y que si yo mantenía esa amistad a mí me podía pasar algo, ¿cómo ves?
Okey. Ujú. Ah, no. Sí. Guau. Vida o muerte, ¿así tan serio?
Sí, sí, una situación, este, bastante delicada.
Híjole. Ujú, sí, te entiendo. Fíjate nomás. No, pues, gracias por por compartirme.
Sí.
Y
A ti.
Wow, pues, mira, a mí yo sí he perdido amistad por peleas, y han sido varias, eh, varias, que te puedo decir, pues, eh, diferentes temas, pero sí han sido por peleas.
Ajá. Okey.
Y, en mi opinión
Vale.
llegamos a una vida, a una etapa en la vida donde si dejamos permitir cosas así como tú, como acabas de comentar, esos conflictos de interés, si si no los si no resolvemos eso o o mejora la la relación o empeora la relación.
Aja. Guau. Cierto.
Y la pregunta sería, ¿qué es lo que tú vas a tolerar? ¿Que mejore o que empeore?
Por supuesto.
Y yo pienso que esas peleas son necesarias para definir el destino de esa relación.
Sí.
¿Verdad?
Claro. Claro, te doy toda la razón. Para empezar, cualquier vínculo requiere tener conversaciones incómodas, sea una amistad, sea una relación de pareja, laboral, profesional, familiar. Sin las conversaciones incómodas, no podemos tener la capacidad de entablar un diálogo y poder mediar para llegar a la solución de un conflicto. Entonces, el hecho de que se dé una una pelea fuerte y después de esa pelea no hay una disposición al diálogo, no hay una apertura a discutir, hablar del problema, de las soluciones, de hacia dónde se quiere encaminar.
Sí. Ujú. Sí. Exacto. Ujú. Sí. Mm. Correcto.
Eso termina, pues, en diferencias que llevan a este tipo de de rupturas. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, con esta persona, que en su momento tuviera más disposición al diálogo y prestar atención a lo que yo le estaba advirtiendo, pero, desafortunadamente, no fue así, y lo peor lo peor de todo es que ahora esa persona, e eh, a quien le dejé de hablar y la otra persona involucrada ya ni siquiera se hablan, también se terminaron, eh, dejando de hablar. Sí, sí, por l por lo que me enteré. Entonces, imagínate, por eso pienso en eso. Claro. Y es que pienso ahí en que cuando uno está pensando en
Correcto. Ujú. Exacto. Ujú. Tampoco. Wao. Ha de haber pasado lo mismo. Sí.
en este tipo de situaciones uno tiene que tomar la decisión de reconciliarnos o s o dejarlo así.
Sí. Exacto.
Y uno siempre tiene que estar dispuesto a reconciliarse, pero por supuesto que también uno termina pensando en poner límites, porque entiende que hay cuestiones que a veces nos rebasan o que ya tocaron un límite que ya no se puede pasar, ¿no? Como lo que tú me estabas planteando de de tu caso. ¿Cierto?
Mm. Correcto. Correcto, cierto. Y y como tú dijiste, muy bien dicho también de que cuando, en mi opinión, cuando existe esa resistencia, como que esa resistencia fortalece la amistad. Es igual como cuando vas al gimnasio, la resistencia que tú encuentras al hacer algún ejercicio, esa resistencia, aunque esté incómoda, es para bien, es para fortalecer el músculo.
Claro. Ajá. Sí.
Y en el caso de la relación, pues, es para relacer re para reforzar esa relación
En efecto. Sí.
como te digo, o o para bien o para mal. Pero, cuando tú cuan cuando una amistad termina por una pelea
Por supuesto.
em, ¿tú sueles pensar en reconciliarte, o prefieres dejarlo así, o depende de qué es lo que pasó, depende de las circunstancias?
En este tipo de casos, eh, siempre apelo a reconciliar, a a buscar, este, limar asperezas, eh, incluso si eso implica tomar cierta distancia por un tiempo, pero siempre tener esa apertura, porque pienso yo en en los años que uno le invierte, en el tiempo, en las cosas que uno va pasando, porque al final una amistad, entre más tiempo tiene, más implicaciones tiene con nuestra historia de vida.
Solución. Mm. Ujú. Si. Claro.
Por ejemplo, el que nos vea alguien tener un proyecto de vida, casarnos, tener hijos, eh, tener algún ascenso laboral, también incluso en cosas tristes, ¿no? Por ejemplo, en en duelos, en rupturas, despidos. Pero en este caso, eh, por ejemplo, a pesar de que siempre apelo a l a la reconciliación, sí considero que hay situaciones en las que también hay que tener la apertura a reconocer cuando se tiene ya que dejar así la situación y hacerlo a un lado cuando son situaciones de causa de fuerza mayor, ¿no? Porque también eh, uno no puede quedarse con una actitud de pasiva, cuando ya es una situación muy delicada que ya implican situaciones de riesgo, situaciones legales, ¿no? O sea, situaciones que ya te llevan un punto en el que, o tienes que hacerte a un lado o de plano no te estás dando cuenta de de que esto ya es algo mucho más grande, que te pueden rebasar como persona, ¿no?
Mm, sí. Sí, claro. Ujú. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mm. Correcto. Mm. Exacto. Sí, claro, y aparte, tú sabes que una relación es una inversión también, toma tiempo, toma toma invertir tu atención, tu tiempo, dinero.
Claro, totalmente.
Y pues, tienes que valorar y llegar a una a un punto de para decidir, le doy para adelante o aquí aquí hasta aquí llegó este esta relación, porque no todas las relaciones son para para el final, no para el fin de la vida. Yo tengo l tengo la opinión como que hay algunas relaciones que se nos ponen en camino para una cierta distancia, no para toda la vida, y esas varias personas, esas ciertas personas que que están ahí de por vida, hay que invertirles ese dinero, ese tiempo, esa atención, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de eso?
Sí. Ajá. Okey. Por supuesto. Sí. Totalmente. Sí, que incluso en en la manera en la que escogemos las amistades uno va valorando el el tiempo que ya llevan, y no es lo mismo perder una amistad reciente, por ejemplo, cuando uno sale de un trabajo y solo tiene amistades en la oficina, y más cuando es un empleo de corta duración, a una amistad de años, incluso de más de una década, cuando es alguien que conociste en el colegio, cuando es alguien que conociste en algún momento, etapa de tu juventud, entonces, por supuesto que hay cosas en las que vale la pena considerar si una amistad puede seguir, si eso puede llevar incluso a a que pueda preservarse, a repensar, este, algunos acuerdos, ¿no?, tener esta esta apertura a a ser flexible y decir, tal vez esa persona tiene razón en algo que yo tengo que cambiar, y yo también le hice una crítica constructiva en algo que tiene que considerar, porque al final de cuentas un una amistad es una es una familia elegida, y mientras una persona va creciendo, pues nos vamos dando cuenta que cada vez las amistades que elegimos ya son amistades muy específicas, nos nos volvemos más selectivas, selectivos, y en ese sentido, no con cualquier persona tenemos una amistad con la que haya la madurez, incluso para tener malas y buenas conversaciones, y en todo tipo de situaciones.
Mm. Sí. Claro. Mm. Sí. Ujú. Sí, correcto. Mm. Sí, correcto. Mm. Exacto. Mm. Correcto.
Buenas, malas, legales, ilegales, de amor, de sexo, de lo que sea, porque al final las amistades son son es esa, digamos, esa posibilidad de encontrarnos y entendernos con otras personas, y que por supuesto perder una amistad, pues, si nos lleva a un conflicto de si eso se tiene que superar, cómo se va a trabajar, porque al final de cuentas, pues, no deja de ser un duelo, ¿cierto?
Sí. Sí. Ujú. Correcto. Ujú. Claro, cierto. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Y siento yo que como cuando uno va va creciendo, va se va haciendo más más viejo, o va, mm va como que el círculo cercano tiene que hacerse más pequeño.
Sí. Claro, claro, claro, porque uno va siendo más selectivo.
Así que Más selectivo, porque, pues, el tiempo va pasando como que en cuanto uno va e va creciendo más, el tiempo se hace más corto y hay que ser más selectivo de ese círculo cercano a ti. Y y deja te pregunto, ¿qué tipo de desacuerdos suelen ser los más difíciles de superar con un amigo? ¿Tú qué crees?
Yo creo que las diferencias emocionales y las diferencias, eh, económicas. Pienso primero en lo en la parte emocional, porque a veces hay diferencias, por ejemplo, que tienen que ver con celos, con envidias, con un malentendido, eh, con una cuestión de cómo se manejó un comentario, cierta información que
Mm. Guau. Ujú. Ujú.
que culminó con algún tipo de desacuerdo. Y hablo también de la parte económica, porque he conocido historias de gente que rompió amistades por temas de un mal negocio, de alguien que, por ejemplo, te llegó a deber dinero. Te pondré de ejemplo que yo tuve una una amistad que perdí por alguien que que no me quiso pagar dinero y que además esperaba que yo dejara de ma de mantener, eh, pues, de mantener cierta comunicación, y contención, y acompañamiento y estar todo el tiempo ahí, y cuando yo me di cuenta que yo necesitaba mi espacio y que me pagara, pues esa persona ni quiso respetar mi espacio y no me terminó de pagar completo, y en ese momento yo ya no le discutí más, y me hice a un lado.
Sí. Uy, sí. Suele suceder. Ujú. Guau. Guau. Mm. Ujú.
Pienso en eso justo en relación a a tu pregunta, porque es lo que he visto con los años, con la gente que que no respeta temas económicos y se aprovecha de sus amistades, o la gente que no respeta límites en en en cuanto a cuestiones, eh, emocionales, personales y eso se convierte en un conflicto mucho mayor.
Sí. Ujú. Sí. Correcto. El dinero con financieramente, eso te iba a decir. Financieramente es ah, siempre hay problemas.
Siempre.
Siempre he visto yo problemas, eh, en en en mi familia, con amigos cercanos. Siempre que ha habido dinero, ha habido problemas.
Sí. Ajá. Okey, totalmente.
Así que hay que Sí, lo que lo que yo he aprendido es cuando involucres dinero hay que ver hay que ser bien selectivo con quién vas a afiliarte en esa relación.
Hay que saber. Sí.
Porque me ha tocado a mí también, me la han hecho. Y la he hecho yo también. No, no, te voy a ser honesto, yo también lo he hecho.
Siempre.
Y y no es algo bien, pues, pero pero suele suceder y uno va mae madurando, va creciendo y va aprendiendo.
Claro. Por supuesto.
Y en ese tema estoy ahorita, por eso te quise hacer esas preguntitas. Y y y por último, ¿has tú aprendido algo importante sobre sobre ti misma, después de perder esa amistad? ¿Hu hubo alguna lección que aprendiste?
Sí. Claro, miren, eh, en mi caso lo que he aprendido después de perder este tipo de amistades, una, pues, esto que te decía, esta cuestión económica. O sea, de verdad, uno tiene que ser muy selectivo con las amistades cuando se trata de de pedir dinero, prestar dinero, porque cuando hay un tema de deshonestidad, o un problema de de comunicación, se convierte en algo mayor, porque ya implica una discusión de recursos, de de necesidades, ¿no? Por todo lo que conlleva la parte del dinero.
Sí. Correcto. Ujú. Correcto, sí.
Y por otra parte, la cuestión, eh, de la apertura a las conversaciones incómodas, porque si las personas se montan, eh, en el ego, y no tienen la apertura de escuchar, de aceptar errores, de asumir responsabilidades, y de tener una actitud proactiva al cambio. Por supuesto que, sin esos 3 elementos no es posible construir una una amistad. Y es en esto lo que apunto es que es necesario que en la amistad existan estas conversaciones, que existan en términos, incluso de tener responsabilidad efectiva.
Ujú. Uh. Uy eso es sanador. Ujú. Correcto. Mm, muy bien dicho.
Ser claro con las consecuencias, ser claro con, con lo que uno está pensando, y con lo que uno quiere, pero también con respetar, y escuchar lo que otra persona quiere. Porque, al final sin esa comunicación y ese entendimiento, no es posible que al final funcione. Y pensando mucho en hasta dónde queremos llevar un una amistad, ¿no? Hasta hasta qué punto lo queremos desarrollar.
Ujú. Sí. Exacto. Correcto. Lo que yo aprendí fíjate fue algo que tú mencionaste, responsabilidad.
Totalmente.
Respetar. Y tomar esa responsabilidad. O sea, mucha gente se quiere hacer la víctima.
Sí. Claro.
Y quiere apuntar el dedo. No, pues, es que tú. No, no, no, toma responsabilidad. Eso es algo una de mis lecciones más, más grandes que he aprendido. Eh, especialmente en los últimos 5 años de mi vida. Eh, tomar responsabilidad. Siempre hay algo que tú puedes hacer.
Sí. Definitivamente.
Siempre hay algo que nosotros tenemos el control de cómo reaccionamos, o respondemos a ciertas situaciones. Pero amiga, me dio un un placer haberte saludado, y gracias por tu tiempo.
Perfecto. Hasta luego, gracias.